Э, ты знаешь, вот у меня, э, случилась ошибка, да, в жизни. Ну, по крайней мере, так я себе ее вижу. А, дело в том, что вот, э, получается, год назад, чуть меньше года назад, мы продали квартиру с мужем. Вот, а. Ну, у нас было как 2 квартиры, да, и вот 1 из них мы продали, вот. И на тот момент, ну, вроде как мы должны были просто до определенного срока это сделать. Потому что там для продления, а, вида на жительство нужно было показать там определенную с сумму, да, в банке. И я вроде как бы понимаю, что у нас было и по срокам, да, ограничение, чтобы, м, завершить сделку вот купли-продажи, да. Ну, просто так совпало, что, э, в общем, да, как мы ее продали, да. И вот через пару месяцев буквально, ну, вот я те буду говорить условные цифры, да, например, мы продали там квартиру за 80 тысяч евро, да, а вот а сейчас она стоит 120 такая же квартира, вот. И, конечно, эта вот разница в цене, а, ну, такая вот, как гипотетическая, но я вижу по факту щас, что прямо дико, да, рынок, э, <chuckles> вырос, вот. И это, ну, так, э, чувствую такое <chuckles> разное. И растерянность, думаешь: да как так, я попал, в общем, не вовремя н туда, куда надо? <clears throat> А почему, я вот мог же, в принципе, там пару да, месяцев хотя бы подождать? Почему тогда вот мы решили, что надо сейчас это делать? Ну, в общем, задним умом-то ты хорош, в общем-то, да, и всё понимаешь, что тогда принимала решения, и учитывая факторы, которые были на тот момент известны, да. Ну, как будто бы не совсем получается отпустить, что-ли. Думаешь: ну вот, надо было вообще, наверно, не продавать. Потом вспоминаешь: да нет же, я не мог ее не продать. Ну, в общем, какие-то вот, знаешь, перебирания, переливания с пустого в порожнее, да, и вот обращение опять к этой вот ошибке. Может, ты как-то, я не знаю, э, сможешь, э, мне, ну, как бы и выслушать, да, с одной стороны, ну, и как-то еще раз объяснить, да, а, посоветовать, как как-то перешагнуть, что-ли, через через эту ситуацию.
Так. Э, ты знаешь, эт действительно может расстраивать. Я понимаю твои чувства, особенно когда вот это всё происходит прям в такой короткий срок. Да, и тебе кажется, что, ну, вот, если бы ты еще чуть-чуть подождала, ты бы не продала, ты бы выиграла. Но, наверно, что касательно вот таких крупных вещей, тут очень много сомнений всегда. И ну действительно, как, знаешь, вов невозможно ве про да, вернуть время назад и всё поменять, к сожалению. Поэтому, наверно, да, и, нужно тут менять отношение, да. И первое, с чего я хочу сказать да, что, наверно, м, а не очень правильно называть это ошибкой.
Ага.
А, это может быть не лучшее решение, да, или там, да, не самый рациональный поступок, но, э, ты знаешь, как ты правильно сказала, были обстоятельства, да, которые как бы давили. А, пришло время, видимо, да, это сделать. И, э, к сожалению, да, никто не может заглянуть в будущее, да, и увидеть, э, вот такие вот то возможности, да. Но, ты знаешь, нет, с будущем и недвижимостью, в принципе, всё понятно, она всегда только дорожает, да, и гипотетически, да, можно, как бы, было бы так рассуждать, э, абсолютно, да, всегда. А ты знаешь, я бы хотела бы немножечко даже вернуться к этой истории, м, чу чуть до этого да. А, а, скажи мне, пожалуйста, а почему вы продавали квартиру именно в этот момент, а, не не то, что позже, а не раньше? Вот. Были ли у вас до этого мысли какие-то о продаже?
Ой, да. Да-да. А вот Мгм. Мгм. Ну, щ такая была ситуация просто, то есть мы когда переезжали, купили 1 квартиру, да вот, э, в ней жили, сделали ремонт, потом купили 2 квартиру получше, и как бы, м, а, 1 надо было продавать. Ну, потому что, м, по условиям просто вида на жительство нам надо показывать какую-то сумму денег, да. И вот когда была тока 1 квартира, эта сумма денег была для показа, для продления. Потом мы купили на ту сумму вторую квартиру, и надо было продать 1, получается. Э, не знаю, ваще нормально я объясняю и не нормально я объясняю. Вот.
Так. Ясно. Ну, в общем и целом, да, я понимаю, да, что вам надо было просто ну как бы показывать для того, чтобы продлить, да, свою возможность жить в этой стране. Да, и вам нужна была какая-то значительная, я так понимаю, сумма денег. Правильно?
Да-да, то есть, получается, мы эти деньги могли бы вообще, да, не трогать, а мы как бы так вроде их обернули, да? То есть, купили 1, продали 2, да? И вроде продали как бы, с выгодой, да? Но я понимаю, что выгода могла бы быть абсолютно абсолютно другая.
Ну, супер. Слушай, ну, то, что ты говоришь, как бы вообще, да, никак у меня не вяжется со словом "ошибка". Да. Потому что мало того, что, да, у вас всё равно есть квартира. Да. Еще есть, э, значительная сумма денег. А, более того, да, то есть, может быть, спустя какое-то время можно еще раз, да, то же провернуть, еще лучше, да, ус там получить какие-то условия, да, может, еще какая-то недвижимость. А, ам. То есть чш как это бу Ну, возможно, действительно это расстраивает, что ты не получила эту выгоду, да. Но. Ты знаешь, и обстоятельства были таковы, да, что н надо было И вы уже приобрели другое жилье. Подумай об этом, да, что вот это новое жилье, оно же тоже растет в цене. В цене всегда всё растёт. Да. И, и у тоже как бы это на самом деле инвестиция в ваше будущее. Да, и вы п приобрели. И, наверно, ну, как бы опять же те же деньги, которые у вас есть, да, они же тоже могут, ну, что-то вам принести, да. Вы можете каким-то образом с помощью этих денег что-то ещё заработать, да. Положить их куда-то или что-то приобрести. У вас есть какие-то планы, кроме того, чтобы показывать, да, их как бы для ВНЖ, или что-то еще какие-то есть перспективы?
Ага. Н-да. Слушай, ну, пока всё ещё надо показывать, <chuckles> я не знаю, к сожалению, к счастью, к чему вот, да. Поэтому пока еще придется попоказывать. Вот. А в будущем, да, уже куда-то можно что-то другое придумать, да. Ну, то же самое там, квартиру, да, ну, а, не хватит всё-таки для новой квартиры этой суммы. У меня, знаешь, ещё, может быть, я тебе как бы маленькую детальку, да, н не дорассказала. А просто в тот момент продажи, да а, значимую детальку. Ам. Вот, э, в момент той продажи, да, когда мы продавали квартиру, то есть, э, была ситуация, э, как бы муж говорит такой, а, говорит: "А может, мы еще вот, как бы, подождем, да?" Я говорю: "Ну куда? Пару месяцев всего осталось, куда ждать-то, да? Вот сейчас же уже есть покупатель, и как бы и сумма, ну, даже выше немножко, чем мы вот, э, рассчитывали, да". Говорю: "Давай продавать". Ну и в общем-то он-то был готов чуть-чуть подождать, да, вот пару месяцев. А как бы я настояла на том, что вот сейчас лучше это сделать, вопрос закрыть и спать спокойно, да, условно. Вот. То есть, э, и как бы я понимаю, что, ну, глобально, может, я приняла не то решение, да. А и как бы, эм, цена того, что я настояла сейчас это делать, а не подождать пару месяцев, ну, там сколько там, ну, минимум тысяч 20, да, евро. <chuckles> Ни такая и х не нехилая ошибочка, я бы сказала.
Понятно. Так. Ясно. А интересно, супруг как-то тебе что-то высказывал по этому поводу или нет?
Слушай, ну, мы с ним говорили, он, э, п по этому поводу. Сильно-то нет, он не высказывал. Он говорил, ну, в принципе, что: "Ну, если я вот был бы, да, 100 % уверен, что не надо, я б, наверно, настоял бы тогда, что нет, мы так не делаем, да. Но я же согласился". А, то есть он как бы не пытается на меня, да, всё перепихнуть. Ну, понятно, что, а, ему тоже, да, это н как сказать-то, <chuckles> потеря условных там денег, да, тоже неприятно. Вот. Но мы, вроде как, решили, что мы к этому н н не возвращаемся, да. На тот момент, что мы сделали, что могли. И мы вроде как оба приняли это решение, но не то чтобы я, да, одна я там его к нотариусу затащила такая и вот, э: давай, продаем, в общем-то и всё. Мы же вместе принимали решение, поэтому как бы ситуация, э, неприятная, да, нам обоим, но, вроде как, нормально, да, это всё у нас устаканилось.
Точно. Ну, ты знаешь, это очень здорово, что твой супруг так адекватно отреагировал, да. Не стал тебе н тут там, а, да, напоминать об этом, не стал как-то тебя немножечко корить за это, да. Потому что на самом деле десь еть э, здесь нет никакой ошибки. Ты поступила рационально, да, то есть чуть заранее ты продумала. У тебя, ну, ты не не это не было каким-то импульсивным решением, да. Это было ну, это был п по согласно здоровому смыслу. Знаешь, и, к сожалению, есть обстоятельства, которые, ну, мы не можем их контролировать. А есть, которые можем. Да. И это стечение обстоятельств, я бы так сказала, да. Я б не назвала это ошибкой. Ошибка- это когда ты, как бы, ну, действительно, а, э, что-то делаешь, может быть, где-то сознательно, да. Может быть, что-то совершаешь такое, ну, рискуешь, да, а вот оно совсем не оправдывается, но ты знаешь, что ты, да, идешь на большой риск. Тут еще можно что-то сказать. Это просто, ну, неудачное стечение обстоятельств. Это, конечно, грустно, но, наверно, да, как бы, н на как-то потихоньку стоит отпускать эту ситуацию. Может быть, на будущее, когда я думаю, что это еще не последняя ваша квартира для покупки. Вот. Будет классно, если их будет несколько. Да, может быть, в перспективу ты уже будешь чуть более так, знаешь, ответственно подходить к вопросу продажи. Советоваться, да, с консультантами по рынку. Да, что щас происходит, что в перспективе. А, может быть, это как-то, да, способствовать тому, что ты сможешь. Но в данной конкретной ситуации вряд ли действительно это можно воспринимать, как твою ошибку, да. Ты ничего не могла сделать иначе. Ну, то есть то, что ты должна была быть беспечнее, да, и как бы оставить всё на самотек. Ну, если ты, да, проанализируешь, вряд ли ты такой человек, которому было бы, да, как бы комфортно, спокойно, просто как-то, да, э, всё в последний момент. Это всё-таки квартира, да, а не, а, не не машина даже, да. Хотя и машина может продаваться дольше. Вот. Поэтому, м может быть, так немножечко, знаешь, под с другой стороны на это всё посмотреть. Как думаешь?
Мгм. Это, это да. Ой, да. Ну ты, вот прям, да, в точку такую, знаешь, попала из ра из разряда того, что как будто бы порой, а, полезно бы мне было бы быть более беспечной. <chuckles> Что наоборот в порой это приносит какие-то, знаешь, э, результаты. А, ты думай: "Тут контролируй, тут контролируй, тут тоже как бы всё знаю, да?" Вот. А оказывается, ну, некоторые вещи, как вот не контролируй, не думай, да, всё равно такая-то лотерейка что ли есть. Ой, там всё.
Такое бывает, да. Но ты знаешь, если ты подумаешь и проанализируешь не вот этот конкретный единственный поступок, а какие-то важные решения всей твоей жизни, там, где ты их принимала и ты меняла свою жизнь, да, саз там, рационально, вдумчиво, да, то, как ты поступала в жизни. Ты поймешь, что, ну, скорее всего, если бы ты была беспечной, и оставляла всё, да, вот так вот плыть по течению, как есть. То твоя жизнь была бы совсем другой, да? И вряд ли бы ты сейчас, э, думала о том, что что ты, да, не неудачно продала 2 квартиру. Может быть, этого бы и не было.
Ну да. <chuckles> Ой, слушай, да, на самом деле, э, как сказать-то, всё-таки я вижу в своей такой не беспечности, да, вот скорее плюсы, да. То есть, ну, бывает иногда, что вот, да, можно было там расслабиться, да. Да, хотя кто знает, вот тоже как-то. Ну да. Просто видишь сложно можешь принять то, что ты не всё можешь контролировать, да, в этом мире и что-то вот происходит, как бы ты хорошо там не подготовился, да, условно, не проанализировал. Вот увы и ах, да. <chuckles> Слушай, ну спасибо большое, что меня выслушала как-то и подуспокоила меня, вот, потому что ну да, хотелось бы как-то уже эту ситуацию переварить прям окончательно и перешагнуть и забыть. Поэтому, спасибо тебе и за советы, за возможные, такие вот, направления мысли.
Естественно. Увы. А, спасибо тебе, что поделилась. Эм, я надеюсь, что что-то из того, что ты сказала, как-то немножечко, да, подуспокоит тебя, и ты, ну, переключишься, да, на свои новые свершения. Удачи!
<clears throat> Спасибо тебе большое! Пока-пока!